คือต้อง อ่า บอกก่อนเนาะว่า ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องความสวยความงาม ก็เป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงาม ก็ ก็บอกได้เลยเนาะ ทีนี้อะค่ะ ก็แน่นอน อา ในเรื่องของความสวยความงามแล้วอะ การแต่งกายมันก็มีส่วนมาก ๆ ใช่ไหมคะ เราอะก็อยากที่จะเหมือนแบบว่าดูดีอยู่ตลอดเวลา เวลาไม่ว่าจะไปทำงาน เวลาจะไปออกงาน หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ต้องการที่จะแบบ อ่า ให้ดูดีแล้วก็แบบ อื้อฮือ แบบ ภูมิใจเนาะ อะไรอย่างเงี้ย ไม่แบบ ไม่ ไม่ ไม่อยากให้แบบ โอ้ย แบบ เขาเรียกว่ายังไง ธรรมดาเกินไป ก็อยากให้มันมีสีสันบ้างอะไรบ้าง อย่างเวลาไปงานแบบเนี้ยเนาะ ทีเนี้ยค่ะ เออ ประเด็นมันมีอยู่ว่า เราอะชอบแต่งตัวแต่ง แต่งตัวสวย ๆ ใส่เสื้อผ้าสวย ๆ เงี้ยก็จริง แต่ว่าเราก็มีความกังวลว่า เราจะทำยังไงดี ถ้าเราแบบว่ามีงบที่จำกัดนะคะ เราจะยังสวยได้อยู่ไหมอะ? แล้วเราควรที่จะแบบ เออ เขาเรียกว่าไง มีแนวทาง วิธีการแบบแนะนำเทคนิคเล็ก ๆ ไหมคะว่า เราจะยัง อา แต่งกายให้สวยงามดูดีได้อยู่ แต่แบบอยู่ในงบประมาณ แบบนี้อะค่ะ?
อืม ฮึ อืม อืม อืม อืม ครับ ก็จริง ๆ แล้วมีหลากหลายวิธีเลยครับ แต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับ คือพยายามที่จะใส่ใจเรื่องของการแต่งกาย แล้วก็ ก็ต้องมีการดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยแหละ มันก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเนาะ แต่ทีนี้อะถ้าพูดถึงเรื่องของการแต่งกายเนี่ยครับ คือคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีหลากหลายสไตล์ในการแต่งตัวครับ มันก็น่าจะขึ้นอยู่กับไอ้ตัวบริบท หรือว่าสถานการณ์ที่เราต้องไปออกงานในสถานที่ต่าง ๆ แบบนี้ไหมครับ?
อืม ใช่เลยค่ะ ก็ ก็จริง ๆ แล้วตัวเองก็มี มีสไตล์ที่เขาเรียกว่าเป็นหลักอยู่แล้ว ก็คือชอบอะไรที่แบบเรียบง่ายแล้วก็เรียบหรู อ่า เรียบง่ายเรียบหรู เรียบง่ายก็คือเป็น ถ้าเป็นวันธรรมดา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็คือจะชอบแบบเสื้อยืดกางเกงยีนส์ อ่า อันนี้ก็จะ ต แต่ว่าก็อาจจะมี มีมิกซ์แอนด์แมตช์ แบบเปลี่ยนนั่น เปลี่ยนนี่ เปลี่ยนให้มันเข้ากับ อ่า พวกเครื่องประดับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้มันดูแบบเก๋ ๆ เท่ ๆ ไป อันนี้ ก็คือเรียบง่าย เรียบหรูก็จะเป็นเหมือนแบบเวลาที่เราไปทำงาน อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะ จะเน้นในความเรียบอยู่ แต่ก็ให้มันดูดี ประมาณเนี้ยนะคะ ก็ ก็นี้คือ คือจะเป็นสไตล์หลัก ๆ ของเราอะค่ะ แล้วก็เวลาไปออกงานก็ ก็จะเน้นแบบมีความเป็นพิเศษ มีความโดดเด่นขึ้นมานิดหนึ่ง แต่ก็ยังให้มันอยู่ใน ในความแบบ มีความหรูหรา มีความเรียบง่ายอยู่ในนั้นด้วย แบบนี้แหละค่ะ
อืม อืม อืม ๆ อ๋อครับ โอเค ก็หลัก ๆ คือเน้นแนวแบบ ลักเชอรี นิดหนึ่ง ก็ แต่ว่าจะเป็นแนวแบบเรียบ ๆ หน่อยเนาะ ก็เข้าใจในส่วนนี้เลยครับ คือมันคงเป็นไลฟ์สไตล์การสน ไอ้การแต่งตัวแบบผู้ใหญ่อะครับ ก็อาจจะแลดูมีฐานะ แต่ว่าก็ต้องชอบความแบบ ดูแล้วแบบสบายตานะครับ แบบใคร ๆ ก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่าย อืม ผมเข้าใจลักษณะการแต่งตัวแบบประมาณนี้อยู่ครับ อ่า ถัดมาเนาะก็อยากจะให้คำแนะนำอย่างนี้ครับ คือบางครั้งถ้าเผื่อเรามีงบจำกัด อย่างเงี้ย เราอาจจะลอง อ่า เปรียบเทียบถึงผลประโยชน์ของมันก็ได้ครับ เรื่องของการแต่งกายเนาะว่า โอเค ถ้าเผื่อเรา อ่า มีการ การแต่งกายอย่างเงี้ย แบบ เอ่อ สมมุติเราจะซื้อเสื้อตัวหนึ่ง เงี้ย ถ้าเราเทียบกันระหว่างเสื้อที่มันมีราคาแพงมาก ๆ กับเสื้อที่มันมีราคาถูก แบบเนี้ย ม อ่า ในสถานการณ์นั้นน่ะ คือเราใส่ เราใส่เพื่ออะไร? แบบเราใส่ไปงานไหม? หรือว่าใส่เล่นอยู่บ้านเฉย ๆ นะครับ หรือว่ามันเป็นงานแค่แบบ เออ ไม่ ไม่ ไม่เชิงต้องทางการเกินไปนะครับ ก็อยากจะให้ดูบริบทของ เอ่อ งานที่ต้องไปแต่ละครั้งด้วยครับว่า การแต่งกายของผู้คน อย่างเงี้ย คือเขาแต่งกายแบบเป็นคนที่เน้นการมีแบรนด์ เอ่อ สูง ๆ แบบราคาสูง ๆ หรือเปล่า? หรือว่าเราสามารถที่จะแต่งตัวแบบธรรมดาเข้าร่วมกับเขาได้ ก็ขึ้นอยู่กับ เอ่อ เอ่อ งานที่เราไปออกเนี่ยครับ ก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะ ในคำแนะนำเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับ
ใช่ อือฮึ ค่ะ ค่ะ คืออย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็เข้าใจได้ว่าก็เหมือนแบบว่าเวลาที่เราซื้อ อ่า เลือกที่จะซื้อเสื้อผ้า เหมือนว่า
อืม
เหมือนว่าเราก็ต้องดู เขาเรียกว่าอะไร บริบท ใช่ไหมคะ บริบทของงานที่จะไปของสังคมที่เราจะเข้าไป อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยค่ะอยากสอบถามนิดหนึ่งนะคะว่า แล้วถ้างานบริบทที่เราจะไปอะ มันมีความหรูหราอยู่ในนั้นนะคะ แต่ว่าถ้าเราแบบว่า เขาเรียกว่ายังไง มองดู อ่า ไป ไปซื้อเสื้อผ้าที่มันมีความเรียบหรูอยู่ แต่ว่าไม่ต้องเป็น อ่า แบรนด์แบบเนี้ย มันจะเข้ากับเขาได้ไหมคะ? หรือเราจะต้องไปซื้อของแพง ๆ ด้วย? เพราะด้วยความที่เราก็มีงบจำกัดแบบเนี้ยค่ะ
อืม ครับ อ๋อ ครับ เอ่อ จริง ๆ แล้วมันก็เป็นไปได้ทั้ง 2 อย่างเลยครับ มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่า คุณจะชอบแบบไหนมากกว่ากันเนาะ อย่าง ถ้าเผื่ออะสมมุติคุณไปงานแต่งเพื่อน เงี้ยเนาะ เพื่อนอาจจะชอบ อ่า การแต่งกายของคนอื่นที่เข้ามางานของตัวเองเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นเสื้อผ้าที่จะดูมีแบรนด์หน่อยเงี้ยครับ คือเราอาจจะซื้อชุดสวย ๆ ไปใส่ก็ได้ แต่ว่าถ้าเผื่อพูดถึงว่าเราไม่มีตังค์แบบงบจำกัดเงี้ย ไม่สามารถที่จะซื้อของแพง ๆ ได้ ณ เวลานั้นน่ะ เราอาจจะต้องดูสถานการณ์ครับคุณว่า ถ้าเผื่อเราใส่เสื้อผ้าแบบราคาทั่วไปงบจำกัดแบบว่าไม่ใช่แบรนด์ ดี ๆ เท่าไร เอ่อ แล้วใส่ไปปุ๊บเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะแบบ เอ่อ ไม่มีคนสังเกตได้ไหมเงี้ย คือ อะ เราใส่เสื้อสีขาวไปเหมือนกัน อย่างงี้ครับ แต่ว่ามัน คนอื่นก็ใส่เสื้อสีขาวเหมือนกัน แต่ว่าอาจจะเป็นแบรนด์ดัง ๆ พอหรุย พอเราอยู่ใกล้ ๆ กัน อย่างเงี้ย คือมันสังเกต อ หยุ ได้อยู่หรอกครับว่า มันเป็นแบรนด์หรู หรือว่าเป็นแบรนด์ทั่วไป เงี้ยครับ ถ้าคนอื่นเขาไม่สังเกตเห็น อย่างเงี้ย คือก็ไม่เป็นไรครับ แล้วก็สามารถที่จะซื้อเสื้อผ้าราคาถูกไปใส่ร่วมงานก็ได้ อย่างเงี้ยครับ มันก็จะเป็นแนวคิดประมาณนี้เลยครับ อืม
อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ ก็เหมือนแบบก็ดู ดูคุณภาพด้วยอะไรด้วยแบบนี้เนาะ ก็ดู อ่า เขาเรียกว่าอะไร งบของเราด้วยแบบนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็คำแนะนำนี้ก็สามารถที่จะลองนำมา อ่า ปรับใช้กับเราดู อ่า ดูบริบทที่เราจะไป ดูสังคมที่เราจะไปในงานนั้น ๆ ด้วยว่า เออ เขาแต่งตัวกันอะไรประมาณไหน แต่ว่าเราก็สามารถที่จะเลือกในแบบที่มันเรียบง่าย แต่ว่าอาจจะไม่ต้องเป็น โอ้โฮ แบรนด์ที่มันแบบแพงมาก อ่า แต่ว่าอาจจะดูที่การตัดเย็บให้มันดีหน่อย แล้วก็ไม่ เขาเรียกว่าไง ให้ ให้มันแบบดู ดูแบบ เขาเรียกว่าดูมี อ่า มีราคานิดหนึ่ง แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง โอ้โฮ แบบ ต้องไปซื้ออะไรที่มันแพรง แพงขนาดนั้น เพราะด้วยความที่ อ่า งบเราไม่ได้สูงมากน่ะแบบเนี้ยใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ยค่ะก็มีความคิดว่า ด้วยความที่ตัวเองอะเป็นคนที่ เอ่อ ก็มีสไตล์ที่แบบเรียบง่ายนะคะ ชอบแบบเรียบง่ายแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มไอเทม มีการเพิ่มพวก อ่า เขาเรียกว่าอะไร เครื่องประดับแบบเนี้ยค่ะ เข้ามาใน อย่างเช่น ถ้าเราจะไปทำงาน เราก็จะมีเครื่อง ประดับเข้ามาให้มันดูแบบ เออ ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่ง ถ้าเราอยู่บ้านก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ทีเนี้ยค่ะ อยากสอบถามนิดหนึ่งว่า การที่เราแบบว่า เราสามารถที่จะเลือกซื้อเสื้อผ้าเหมือนคล้าย ๆ กัน เหมือนชุดเดียวกันเนี่ยค่ะ แต่เราอะอาจจะแบบ เวลาเราจะไปออกงาน เราก็เหมือน mix and match แบบเนี้ยมันก็น่าจะโอเคอยู่ใช่ไหมคะ อาจจะเป็นชุดทำงานนี่แหละ แต่เพราะว่าเราจะไปออกงานปุ๊บเนี่ย อ่า พวกกางเกง กางเกงกับ อ่า เสื้อสูทที่เราใส่เนี่ยเวลาเราไปออกงานเนี่ย เราก็คิดว่า เออ เราจะเพิ่มเป็นแบบใส่ต่างหูใหญ่ ๆ นิดหนึ่ง ใส่สร้อยคอ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ไม่ทราบคุณคิดว่า เอ่อ ไอเดียเนี้ยค่ะ มัน มันโอเคไหมคะ? หรือว่าคุณมีคำแนะนำเพิ่มเติม ณ ตรงนี้ด้วยอะคะ?
อือ ๆ อืม อืม อืม อืม อืม อืม ผมว่ามัน มันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะ ใน ในส่วนเนี้ย อะ สมมุติว่า คุณจะไปงานแต่งเนาะ แต่ว่าคุณดันใส่ชุดทำงานเนี้ยไปที่งานแต่งของเพื่อน อย่างนี้ครับ แล้ว เอ่อ ผมว่าชุดทำงานเนี่ยมัน มันดูที่จะเป็นชุดที่เรียบร้อยอยู่นะคุณ แต่ว่ามันก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่า คือ อ่า ไลฟ์สไตล์การแต่งตัว ณ ตอนนั้นคือมันเข้ากับงานแต่งหรือเปล่าครับ? อย่างเช่น อ่า คุณอาจจะใส่ อ่า กางเกงยีนส์ แล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดานะครับไปทำงาน แต่ว่าพอมาถึงงานตั๋ง งานแต่งปุ๊บ เอ่อ ก็อาจจะมีหลาย ๆ คนก็ เอ่อ ใส่กางเกงยีนส์เหมือนคุณนี่แหละ แต่ว่าคือเขาอาจจะใส่ชุดที่มันดูเป็นแบบสุภาพสตรีมากกว่านั้นไหม? นะครับ ซึ่งถ้าเป็นไปได้น่ะ ถ้าเราเลือกที่จะเตรียมชุดสำรองไปด้วย ผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคุณ เพราะว่าบางครั้งน่ะ ถ้าเราอาจจะติดภารกิจอะไรบางอย่างจนไม่สามารถที่จะมาใส่ชุด แบบ เอ่อ ที่มันเข้ากับงานนั้นได้ครับ มันก็อาจจะ ยังไงอะ อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุง ใช่ อืม
อืม อืม อืม อืม มันอาจจะไม่ ขะ อืม ค่ะ เหมือนแบบเราต้องดู ต้องดูวาระโอกาสด้วย ไม่ใช่ว่า โอ้โฮ! เราก็จะแบบ อ่า ตามงบอย่างเดียว คือจะประหยัดลูกเดียว แต่ก็ไม่ได้ดูเลยว่าแบบ เออ วาระโอกาสบางทีแล้วอย่างที่คุณบอกก็จริงนะคะ เพราะด้วยความที่เราก็เป็นคนเรียบง่ายเนาะ บางครั้งน่ะเวลาไปทำงาน เราก็จะใส่พวกกางเกงอะเสียส่วนใหญ่ บางทีก็ยีนส์นี่แหละค่ะ บางทีก็เป็นกางเกง Slacks สีดำ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่า เออ ถ้า ถ้างานที่ไปเกิดเป็นงานแต่ง อย่างเงี้ย หลัง หลังเลิก ท ทำงาน ยกตัวอย่าง แล้ว แบบ งานแต่งเนี่ย คือทุกคนก็อาจจะมาจัดเต็มใส่กระโปรงสวยหรู แล้วเราจะไปเป็นคนเดียวแบบ เออ มันก็อาจจะดูแบบไม่ ไม่เข้ากับบริบทสักเท่าไร ก็อาจจะมีการเหมือนแบบสำรองชุดไว้ก่อน แล้วก็ หรือว่าถ้าไม่ วันนั้นถ้าเรารู้ตัวว่า เราจะต้องไปงานแต่งจริง ๆ ก็อาจจะต้องใส่ ใส่ชุดที่มันอาจจะดูเป็นแบบ อ่า มี เป็นชุดกระโปรง หรืออะไรแบบนี้บ้างที่พอเข้ากับ อ่า บริบท แล้วก็ให้เข้ากับวาระโอกาสของงานนั้น ๆ ด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะ?
อืม อืม อืม อา เงี้ย อืม ครับ แบบนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะ หรือว่าถ้าเราแบบ เอ่อ ไม่สามารถที่จะใส่แบบชุดอย่างงั้นไปทำงานได้ ก็อาจจะเตรียมชุดสำรองไปก็ได้ครับ ก็จะช่วยเซฟ ประหยัดเวลาได้อย่างหนึ่งเลยครับ ก็อยากจะให้มองดู อ่า ปัจจัยหลาย ๆ อย่างนะครับคุณ แล้วก็คือบางครั้งน่ะเราก็ต้องไอ้ ดูงบประมาณด้วยเนาะว่า โอเค ถ้าเผื่อเราแบบมีการแต่งตัวหรู ๆ มากเกินไป อย่างเงี้ย อาจจะส่งผลกระทบต่อ เอ่อ เรื่องของรายได้ในกระเป๋าของเราด้วย อยากจะให้พิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับ
อืม อือ อืม ค่ะ อันเนี้ยแหละค่ะสำคัญมาก ๆ เลย ก็เหมือนแบบว่าชอบสวย ชอบแต่งตัวอยู่ แต่ว่า เอ่อ เหมือนว่า เราก็ต้องดูงบประมาณเราด้วยว่า เออ บางครั้งแล้วอะ อ่า อาจจะต้องแยกงบประมาณออกมาเลยว่า เออ งบเนี้ยเท่านี้นะสำหรับเสื้อผ้าหน้าผมในแต่ละ 2เดือน หรือ ในแต่ละเดือน อะไรเงี้ย เพราะว่าโดย โดยปกติแล้วก็จะพยายามที่จะไม่ซื้อพวกเสื้อผ้าแบบทุกเดือนเกิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะ จะพยายามเหมือนแบบ เอ่อ ใช้ ใช้ ส ใช้เสื้อผ้าที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเหมือนในวาระโอกาส แบบเนี้ยค่ะ ที่จะ อ่า มีการซื้อเพิ่มเติม อย่างนี้แหละ อย่างอาจจะไปงานแต่งบ้าง อาจจะไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับ อ่า ที่ทำงานบ้าง ก็จะเป็นวาระโอกาสที่ต้องมีเสื้อผ้าที่ เออ เหมือนแบบ อ ดูดีขึ้นมานิดหนึ่งมากกว่าวันปกติ อะไรประมาณเนี้ยนะคะ ก็ยังไงก็จะพยายามจัดสรร อ่า งบประมาณของตัวเอง เพื่อที่จะไม่ให้มันแบบมีผลกระทบเนาะ อา ในการรักสวยรักงามของเรา ยังไงแล้ววันเนี้ยค่ะ ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะ ที่แบบรับฟัง แล้วก็ให้คำแนะนำ แล้วก็มี อ่า เคล็ดลับดี ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการแบบแต่งตัว แล้วก็ให้ดูดีโดยที่แบบเราก็ยังแบบไม่ ไม่เกินงบ แล้วก็อยู่ในงบที่จำกัด อะไรประมาณเนี้ย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
อือ อืม ครับ อืม ครับ ก็ยังไงเป็นกำลังใจช่วยนะครับ แล้วก็ค่อย ๆ ดูเรื่องของงบประมาณที่จำกัดด้วยนะครับ บางทีถ้าเผื่อเรามีเสื้อผ้าอยู่ในตู้แบบเต็มไปหมดแล้ว แต่ว่าถ้าเรามีเครื่องประดับเพิ่มเติมช่วย อาจจะค่อย ๆ ลองปรับเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวให้เข้าโดยที่เราไม่ต้องซื้อชุดใหม่ก็ได้ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ